Oke, tapi, apakah ada cara efektif Kak? Misalnya kita bisa dibilang gini ya, dengan kesibukan kita nih, misal bekerja atau mungkin beraktivitas lainlah gitu dan tanpa nge-gym ini Kak, apakah ada alternatif atau mungkin exercise yang bisa dilakukan gitu untuk tetap bisa menjaga tubuh supaya tetap fit dan juga bersemangat gitu?
Mhm. Iya, mhm. Mhm. Iya. Ada, kan ini sekarang tuh banyak kan, eee, istilahnya itu home workout jadi kita tuh bisa olahraga di rumah gitu istilahnya kan, ngak perlu pake alat juga. Misalnya kayak apa, kayak push up, push up itu kan gratis, terus di mana aja kapan aja itu bisa dilakuin kan, iya bangun tidur di lantai pun langsung bisa gitu kan. Terus kita juga bisa sit up kan, kita juga bisa back up terus juga kita bisa lari lari-lari gitu, lari pagi misalnya kan atau minimal jalan kaki gitu.
Mmm. Oke. Wih benar juga ya. Mhm. Iya, benar benar. Mhm. Oke, berarti memang sebenarnya nggak perlu alasan ya Kak untuk apa namanya, eee, memulai untuk hidup sehat tuh ya sebenarnya nggak perlu nge-gym, nggak perlu alat, udahlah pakai diri sendiri dulu aja ya, gitu ya. Oke, tapi gini deh Kak, misal nih kita sebagai pemula ya, anggaplah nih aku sebagai pemula nih. Itu, males untuk memulai Kak, itu gimana sih cara untuk kita ngumpulin niat supaya, apa ya, bisa memulai gitulah setidaknya
Mhm. Benar, nggak perlu alasan. Iya benar banget. Enggak, mhm. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Iya.

<chuckles>
Mhm.
Mungkin kalau di sini emang kalau lauknya double lebih mahal ya, Kak jadinya ya. Jadinya mungkin kebiasaan akhirnya lebih banyak karbonya.
Nah itu sih itu dia sih, bisa dibilang ya gitu, terus juga mungkin masalah ekonomi juga. Jadi, aku tuh sebenernya memang, walaupun tau masalahnya, eee, sebenernya yang itu gak boleh, eee, makan nasi segitu sebanyak ini kalo rasio dib eee, antara nasi dengan lauknya tuh gak seimbang, terlalu gede nasi. Tapi ya kalo kita ngeliat dari segi ekonomi, aku bisa bisa bener-bener ngerti sih. Soalnya orang yang menaruh nasi, mungkin bisa 3 kali lipat dari lauk itu ya karena mereka tuh gak nyari nutrisi lagi, nyari kenyangnya aja gitu kan. Karena apa? Mereka tuh mau kerja gitu kan, jalani hari. Jadi, ya mau gak mau ya harus kenyang gitu, paling enggak gitu kan. Iya, hanya kenyangnya aja.
Mhm. Setuju. Benar. Iya. Iya, penting fisik ya. <chuckles> Dikejar kenyangnya. Mhm, bisa menahan ini, apa namanya, bisa menghemat pengeluaran mungkin ya, gitu ya.
Eee, pengeluaran iya, ekonomi tadi.
Oke, lagi-lagi balik ke ekonomi.
Iya, sih. <chuckles>
Wah ini pembahasan yang keren sekali sih, Kak. Informatif dan juga inspiratif sih. Semoga apa ya, mungkin orang-orang di luar sana yang masih malas-malasan itu bisa semakin tahu gitulah ya untuk apa namanya, memperbaiki kondisi tubuh itu tidak harus ke gym, tidak harus dengan uang yang mahal ya, tapi dimulai dari diri sendiri dan kemauan, serta kepekaan terhadap lingkungan. Wah keren sekali Kak, terima kasih sharing-nya, kapan-kapan deh kita ngobrol lagi, mungkin bisa lebih kita gali lagi tentang topik ini, Kak. Obrolan kita malam ini.
Iya. Mhm. Heeh. Bener. Mhm. Nggak harus nggak harus. Iya, bener banget. Mhm. Iya, bisa banget. Sama-sama, terima kasih juga ya udah ngasih kesempatan buat aku bincang-bincang hari ini.
<chuckles> Oke, Kak. Sama-sama, see you.
See you.